Hello, magandang umaga. Kamusta ka?
Hello. No yun. Kumusta, kumusta? Okey naman ako, ikaw ano ba, anong balita napatawag ka?
Ah, wala na hindi kasi ako makatulog, eh, alam mo naman panggabi ang pasok ko kaya 'pag gantong oras nagpapaantok ako.
Iyun. Ganun ba? Eh, ah, ako naman okey lang, eh, naghahanap lang din ako ng ano, makakuwentuhan, sakto yung tawag mo, mm.
Oo. Hmm, sakto yan. Oo, sakto may tanong nga pala ako sa'yo, tingin mo, ah, paano mo ba pinapakita ang pagmamahal mo sa iyong partner?
Naku, ino-on the spot mo naman ako. Tawag dito, oo nagulat ako diyan sa tanong mo na yan, eh. Eh, alam mo
Ay sorry. <chuckles> Mhm.
Tawag dito sa experience ko lang kay partner, ah.
Oo.
Siyempre Ang pagpapakita ng pagmamahal hindi lang naman sa ano yan, eh, ah, ano ba yung tawag dun? Kumbaga parang hindis hindi lang sa pagiging pisikal, yung halimbawa halik, yakap, hmm, hindi ganun yun, eh, hindi lang sa ganun. Ako kasi, ako ah
Mm. Sa salita. Oo. Oo. Totoo
Ang ginagawa ko marami pero siguro kung magne-name ako ng isa
Mm.
Siguro yung kumbaga, bago kami pumasok ng trabaho.
Relasyon, okey.
Tawag dito, hinding-hindi ko kinakalimutan palagi na kasi ako 'yung nauunang bumangon lagi sa trabaho. Ay, sa bagay. So, tulog pa siya, 'pag umaalis na 'ko.
Mm, okey. Okey.
Ngayon, bago 'ko umalis, ang ginagawa ko palagi gumagawa na ako ng pot ng coffee.
Oh, okey. Ang sweet.
Alam mo 'yon, para paggising niya sa umaga may naka-ready na na kape, oo. Ngayon, baka sabihin mo naman, "Parang weird naman no'ng sagot nito".
Na-ready na. Mm. Ah, hindi, ah.
Kasi, alam mo kung bakit? Kasi
Hmm, bakit?
alam kong tuwang-tuwa siya
Mm.
dahil magte-text ka sakin na, "Uy, ano, babe, natutuwa naman ako sa'yo." Kumbaga parang
Thank you. Oo. Thanks for the coffee. 'Yong mga ganyan.
Oo, 'yon. Alam mo 'yon, tapos 'pag bum umuuwi akong galing trabaho
Mm.
Ano yayakapin niya ako sa likod sabihin niya. "Salamat sa mga ginagawa mo 'pag morning ganiyan, ganiyan. My favorite person." Alam mo 'yung ginaganon niya ako, nilalambing niya ako. So alam mo 'yun, na hmm, para bang 'yung way 'ko 'no, na papaki pagpapakita ng kaniyang pagmamahal hindi nga lang hindi lang sa sina 'yung sa paghalik, pagyakap. Sa ibang paraan din naman mapapakita mo 'yun.
Oo. Naku, mm. Wow! <chuckles> Okey. Mm, mm. Oo. Oo. Sa kilos, oo.
Mismo, 'di ba? Ikaw ba
Mm. Ah, ako mm. Ako, maibahagi ko lang din, medyo parehas tayo, eh. Ako kasi, dahil nga, um, ako kasi panggabi ako, 'yan trabaho ko panggabi, so tas 'yung asawa ko, eh, ang pasok niya is pang umaga. So ga gaya ngayon kanina, ah, ang pasok guma gumigising kasi siya ng 5:00 ng umaga, so pag
sa partner mo? Sige, sige. Hmm. Oo. Okey.
ah, ang break ko or, ah, lunch ko sa trabaho ko is 2:00, so ginagawa ko niyan, 'pag lunch ko, ng 2:00 sa trabaho ko, nag-aano na ako niyan, nagpre-prepare na ako ng breakfast. Tapos 'yong uniform niya, 'yong mga susuotin niya papasok, pati mga underwear lahat 'yan inaasikaso ko na. Baga pati belt ganiyan, kumbaga lahat 'yan nakatupi na dito sa gilid nung higaan namin. Kasi 'yong 'yong computer ko kasi, 'yong kompyuter table ko katabi ng mismo no'ng kama, so, ayun kumbaga parang nag pine-prepare ko na para paggigising siya ng umaga, talaga kakain na lang siya. Kasi habang nag-aasikaso siya, nagtatrabaho naman ako, so hindi ako puwedeng tumayo, hindi ko siya maaasikaso, 'di ba, so ginagawa ko
Hmm. 'Yun 'no. Nice, oo. Naks naman. Oo. Oo. Tama, tama. Naa-appreciate naman niya 'yun, naa-appreciate niya.
Oo naman, kumbaga talaga maliligo na lang siya, pati susuotin niya naka-ready na, pati nga 'yung mga deodorant niya, 'yung mga sunscreen nandito talaga lahat, kumbaga nasa kama na, wala na siyang ga pati bag niya inaayos ko na, 'yung uniform niya nilalagay ko na sa bag niya. So everyday, walang walang palyang niyang routine puwera na lang 'pag rest day niya, talagang gano'n 'yung routine namin na
Oo. Ngep Oo. Oo.
Gano'n tas pagka Mhm.
Pero ikaw gi ginagawa mo 'yan, ah, ginagawa mo 'yan, ah, kusang loob 'yan, ah, dahil gusto mong oo, 'di ba, 'yun 'yung pagmamahal.
Oo, naman. Kasi 'di ba, parang ang sabi ko nga, eh, mis minsan kasi ang misconception kasi ng pagmamahal parang sinabi na, ang lalaki lang usually ang gusto nilang magpakita ng parang gusto nila karamihan, ah, hindi ko naman nilalahat. Gusto nila na laging mararamdaman mo na prinsesa ka, na 'di ba, 'yong mga ibang babae kasi gano'n, gusto nilang maramdaman na prinsesa sila para ano, which, which is sa akin iba, 'baga parang paano ka ituturing na prinsesa, 'di ba? Paano ka ituturing na prinsesa kung 'yung mismong partner mo, eh, hindi mo itinuturing na prinsipe, 'di ba? Parang kung i-gusto mong itrato ka ng ganiyan, kung ano 'yung gusto mong trato sa'yo dapat gano'n ka rin sa kaniya, para di ba?
Di ba? Oo, oo, oo. Tama, tama. Both ways 'yun. Totoo. Tama, tama, both ways 'yun, both ways, oo.
Tama, kumbaga parang ang punto ko nga, eh, kailangan ko siyang bigyan ng dahilan para mahalin niya ako. Nung di ba, para mag-stay siya sa akin na kumbaga parang siyempre ikaw lalaki ka, tas sige, given asawa mo na ako, mahal mo na ako, pero araw-araw na routine tas walang nagbabago or wala na siyang ano na parang ano, parang give and take makikita niya na, "naku ang sipag nung asawa ko inaasikaso ako," di ba? So.
Tama. Oo, oo. Oo. Tama, nga. 'Yan, oo, pati kumbaga 'yung pinag-usapan nating dalawa ano, parang 'yung shinare natin puro kilos 'yun.
Mm. Parehas. Oo, oo, parang hirap.
Yeah, puro sa kilos natin pinakikita, di ba? Tapos, I mean, nagsasalita rin naman ako. Alam mo 'yun, pag
Mm. Oo, naman.
Lagi ko sinasabi sa kaniya talaga, walang araw na hindi ko sinasabi sa kaniya na
Mm.
ano "I love you," gano'n, alam mo 'yun? Alam mo 'yun, "Nami-miss kita."
Ay ako din, oo. A ako, 'yan lang ang sinabi ko sa ano ko, 'yan ang sinabi ko sa asawa ko, nang gusto ko talaga sa kaniya, hindi puwedeng aalis siya na hindi siya maggo-goodbye kiss at mag-a-I love you at hindi siya puwedeng dadating ng bahay na walang kiss at I love you din. Kumbaga parang kahit anong ginagawa namin kahit naka naka-duty na ako nasa shift na ako, talagang kailangan pag-aalis magki-kiss kumbaga parang kailangan kasi may routine kayo, eh. Oo, tas 'pag mahihiga, goodnight, tas magki-kiss di ba parang
'Yan, oo. Oo. Ritual na natin 'yun, eh. Oo. Tama.
Isa 'yan sa mga simpleng paraan talaga na mag-a araw-araw na hindi puwedeng mawala kasi 'pag nawala, parang masasanay na lang kayo na wala ng I love you wala ng kiss, di ba?
Totoo, totoo. Pati ano, et ah, tawag dito, alam mo, ang pinakaimportante sa lahat ano, kumbaga parang
Mm.
I think eto, a-agree ka sa'kin dito.
Oh, sige ano 'yan?
Kailangan talaga 'yung isa sa re is isa 'to sa mga recipe talaga, eh, sa couple, eh, na talagang ito 'yung magpapatibay sa inyong dalawa, eh, 'yung respeto dapat hindi mawala.
Mm. Oo. Ay, oo, naman.
Di ba?
Totoo 'yan, totoo 'yan, number 1 'yan. Kasi ang pagmamahal nawawala 'yan, eh, all throughout, hindi naman nawawala, pero 'di ba, minsan parang nakakasawa, parang paulit-ulit na lang. Pero kung ikaw may respeto ka sa partner mo at pinanindigan mo 'yong desisyon mo, hindi mawawala 'yan, eh, kasi 'pag 'yung pagmamahal puwedeng 'yung time, parang 'di ba, may mga time na nag-aaway kayo, may mga time na nag nagalit ka, nawawala 'yung pagmamahal, napapalitan ng galit.
Oo. Tama, tama. Mismo. Oo, oo.
Pero may respeto, saka 'yung pagpili, di ba, 'yung pagpili talaga sa pagmamahal mo, 'yung pagpili do'n sa tao araw-araw kahit hindi mo na siya ano kumbaga may kasabihan nga, 'di ba, "Hindi kita ano, hindi kita laging gusto, pero palagi kitang maha mala paha lagi kitang mamahalin," 'di ba?
Tama. Ip Oo. Pati ano, eh, normal lang naman sa couple 'yung nag-aaway, 'yung matinding away din, ah, alam mo 'yun, normal 'yun, 'yung nagsasagutan, di ba?
Mm. Mm, mm. Oo, naman. Hindi healthy ang relasyon 'pag wala kayong ganiyan.
Oo, parang parang abnormal 'yun, eh, wala naman yatang gano'ng couple, eh,' yung la lalo na ako, ah, 'yung partner ko, eh, ano na kami, kumbaga, masasabi kong established talaga kami, kasi nasa siguro 12 years na kami.
Di ba, parang hinahayaan niyo na lang 'yung sarili niyo, oo. Mm. Mm, mm. Na ang tagal na pala, okey.
Tagal na 'yun di ba, eh, tawag dito, ni minsan, eto lang naman ang mapagyayabang ko.
Mm. Hmm.
Ni minsan, hindi kami dumating sa punto na nag-away kami, tapos nauwi sa murahan o sakitan, alam mo 'yun, 'di ba.
Hmm. Okey, oo. Parehas, parehas, kami naman 5 years ganon din.
Sigawan, alam mo 'yun. Minsan, alam mo na, eh, 'yung bugso ba ng emosyon mo minsan di mo mapipigilan, eh, 'di ba?
Hmm, dep Napapataas 'yong boses pero yung sigaw, so far wala pa naman pero yung sa'yo ma talagang ano, napata natataasan ang boses siguro kapag hindi na nagkakaintindihan. Di ba? Kaya 'yon, kami ganyan kami nag-a-adjust, eh, kapag ka nag 'yong nag-a-adjust kami 'pag 'di kami nagkakaintindihan, pero ano gusto pa rin namin magpakita ng pagmamahal namin. Ako 'yong paraan ko diyan, kahit galit ako inaasikaso ko pa rin siya, alam mo 'yon kahit di kami nag-uusap, hindi ko siya hinahayaan pa rin, kumbaga kahit magkaaway kami, kung ano yung old routine 'yun pa rin 'yung ginagawa ko. Ikaw ba?
Oo. Totoo, oo. Oo. Tama, tama, oo. Tama, tama. Kasi merong ibang ano, eh, ah, may mga ibang lalaki, ah, nakikita ko 'to nakakatawa nga ako kasi, ma proud proud ako sa sarili ko na hindi ako ganun. Kumbaga 'yung iba 'di ba para bang, 'pag nag-away sila nung asawa nila o nung girlfriend nila, gagawin lalabas, makikipag-inuman, alam mo na 'di ba, punta sa mga barkada. Ako kasi hindi ako ganon, kumbaga parang, nagkukulong ako sa kwarto, alam mo 'yun, ganun ang ginagawa ko kumbaga
Mm. Oo. Mm, naku. Oh, mm. Mm. Oo, oo. Mm.
Kumbaga, nagtatampo ako, pero hindi ako to the point na lalayasan ko siya, kasi gu ayoko rin mag-alala siya, eh.
Mm. Mm.
Kaya na mag-iisip siya, "Nasaan kaya 'to?" Alam mo 'yun, hindi ayoko nung ganun. Kumbaga, magkagalit kami, pero nandudoon lang ako sa kabilang kuwarto, <chuckles> di ba?
Um. Mm, mm. Oo, well no'ng una, ako, maibahagi ko lang. No'ng una namin no'ng partner ko, ano siya, 'pag nag-aaway kami, umuuwi siya sa bahay niya. Baga kasi kami ngayon, nagre-rent kasi kami, eh. May nagre-rent kami. So, wala kaming anak, pero ako meron akong anak sa una. So, ang nangyari, yung bahay kasi niya is hindi kami fit. Alam mo yung, kumbaga, parang kuwarto kasi, kumbaga, ta's bahay naman siya, pero alam mo yung hindi ko gusto kasi baga parehas naming hindi gusto yung lugar kung nasaan 'yon. So, mas pinili namin na mag-rent kami ng bahay. So, 'yon na nga. Tapos kapag, ah, nag-aaway kami dati, ginagawa niya umuuwi siya do'n. Though, alam ko naman nando'n lang talaga siya. Tapos sinabi ko sa kanya, yi
Sige, sige. Ah. Oo, oo. Oo. Oo, oo. Mm. Ayun. Ilang araw siya nag-i-stay dun 'pag gano'n?
Isa isang araw lang naman. Kumbaga, hanggang ma ba lumamig lang yung ulo. Ka
Hindi ka matiis, 'no? Binabalikan ka rin, 'no? <laughs>
Oo. Kasi hindi, saka ang ugali may ugali kasi yung asawa ko na kapagka galit siya, masakit talaga siyang magsalita.
Ay, ganun ba, oo.
Which la lahat naman tayo may hindi magandang ugali eh, 'di ba, na kailangang intindihin, oo. Eh, ako naman pagka galit din ako, yun din ang ma mali din sa akin, talagang mapagmalaki rin ako, kumbaga, "'Di lumayas ka," Gano'n din ako eh, parang anong pakialam ko, 'di ano ka, kumbaga ganun din ako eh. So, 'pag ang nangyayari kasi nagkakasagutan lang kami't nagkakasakitan lang talaga kami ng salita. So, noon dati talagang umaalis siya kasi nagpapatulan kami. So, pero thankful naman kami ngayon kasi nung tumatagal-tagal na kami pagka may nagagalit ng isa hindi nalang talaga sumasagot yung isa. Hindi nalang talaga kumikibo ta's talagang parang wala, 'no?
Oh, may flaws tayong lahat, oo, gano'n. Oo, oo, oo. Oo. Oo, oo. Yun, nai yun lang. Kumbaga nakaka-adapt na kayo sa isa't isa, 'di ba?
Mm, ta's ganun na rin siya, lumalabas na siya, nasa sofa nalang din siya, hindi na siya dito sa kuwarto. Kumbaga parang nagbabago all throughout. Kumbaga yun yung adjustment na ginagawa namin.
Oo, oo. Tama nama Maganda yun, maganda yun, at least, ah, tawag dito, habang tumatagal kumbaga parang ganun na rin ako ngayon eh, 'pag na nagagalit ako, alam mo yun, ah, feeling ko lang, ah, parang mas lalo pa akong naging mapagbigay ngayon kasi minsan kahit alam kong kasalanan nung partner ko, ako nalang din yung naggi-give way.
Hmm. Nagbabago. Mm. Mm. Oo. Mm. Pero, alam mo, ah
Mamaya, natahimik na lang ako.
sabi sa'kin ha, isa 'yan sa sign na 'yung partner mo is ready na to settle with you, talaga. Kasi
Oo.
kapag ang lalaki daw, or lalaki o babae, kapag nag-aaway, tapos talagang okey lang mahiwalay or talagang mas pinipili na 'yung pride talaga na, "O, 'di sige" na hindi ka pa masyadong ano, sa p ano sa relationship mo. Pero, 'pag dumating kayo sa punto na 'pag nag-aaway kayo o ba kumbaga, parang binabalewala niyo na lang or hindi niyo na masyadong bini-big deal lahat, parang mas nagse-settle na kayo sa isa't-isa. Kasi
Oo, oo. Oo. Tama, totoo.
mas naiisip niyo talaga na mag-stay na lang ako kaysa palakihin ko pa 'tong gulo na 'to.
Naniniwala din ako diyan kasi parang, yun nga, 'di ba sinabi ko sa'yo kanina, ilang years na kami, so, parang ganyan din kami no'ng una nagsisimula pa lang. Away, para kaming aso't pusa, talagang sigawan pero, habang du dumadaan 'yung taon, parang nag nagbago talaga, nagbago talaga. Ta's ngayon, parang
'Di ba? Mm. 'Di ba Oo. Oo. Nababago mo. Which is good, 'di ba?
'Di ba oo, oo naman. Pati, naging less at less na lang talaga 'yung pag-aaway namin. Minsan, Diyos ko po, napaka-petty na nga lang no'ng pinag-aawayan namin na naka natatawa na lang kami sa bandang huli.
Mm. M Oo. Kaya nga, eh. 'Yon, 'yong magandang changes na masasabi ko na. Kasi merong relasyon na makikita mo agad na parang wala nang patutunguhan. Kung 'yong pagbabago niyo is pa habang tumatagal lalo kayong mas bumibigat 'yong away niyo. Mas nagiging mas mahirap 'yong away unlike ngayon kagaya natin na stay parang feeling ko stable naman na. Parang 'yong away is habang sobrang petty na tapos andali na lang din patawarin or pag pagbahwalam sawalang-bahala, 'di ba?
So Totoo. Totoo naman. Oo. Tama, tama, tama. Ay, eh, buti naman ganon, ganon kayo 'nung partner mo at ganon din kami nung partner ko. Kumbaga
Kaya nga, eh, masaya ako at parehas tayong masaya sa pamilya. <chuckles>
Oo, at, ah, eh, maraming salamat sa mga shinare mo, natuwa naman ako sa kwentuhan natin at, ah
Kaya nga, eh, medyo nabitin nga ako sa oras. <chuckles>
Ayan. 'Di bale, 'di bale at, ah, sa susunod magkwentuhan ulit tayo at, ah, ikaw wa huwag mo stay, stay lang kayo ng partner mo na ganyan, ah. Huwag kayong mag-aaway palagi, ah. <chuckles>
Mm. Oo, sa'yo din. Sana, sana sa susunod na pag-uusap natin, eh, ganto pa rin tayo ka-healthy sa relationship at parehas tayo masaya o mapagkwentuhan ng ganito mga 'pag ano. Salamat, ham. Magandang araw sa'yo mag-ingat ka.
Oo naman. Oo, naman. Oo, salamat din. Hmm, magandang araw din sa'yo at salamat.
Ba-bye, paalam.
Bye.